<chuckles> É, não, porque aí você fica em uma situação que você tem que fazer uma pré-faxina, pra depois é é pô, acho que você tem que sen sentar com ela e conversar de forma assertiva.
Sabe? É.
E e só que talvez mais mais dura do que você já conversou anteriormente.
Estou precisando disso, sabe. Eu sei que eu tenho dificuldade em delegar tarefa, sabe. Mas eu eu vejo, também, nas pessoas a dificuldade em obedecer as tarefas.
Uhum. Justo, eh
Mas é só seguir, ela não precisa pensar, quem pensa sou eu. Só faz o que eu deleguei.
Sim. E você tem instruções bem claras, então? Tá. Exato, s s
Eu não consigo enxergar Claras, porque eu tenho voz clara. Minha voz é <chuckles> tranquila.
Então se ela não tá seguindo, dá mais uma ah, como é que se diz, um mais um aviso, senta, fala numa boa, e se não estiver dando certo, procure outra pessoa. Enfim, porque é uma coisa importante pra você, a organização da sua casa, e mesmo tendo uma ligação, enfim, você tem que pesar, eh, o que que é mais importante, manter
Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza, né. Eh, pra mim, 1 vez por semana é
uma diplomacia o ou e ter a casa suja ou
Ah, pois é. 1 vez por semana claro que eu mantenho, essa coisa do personal organizing, uma das regras você manter, né. Mas tem coisas que tem que fazer semanalmente, limpar um vidro, sabe, tem coisa, que você não faz sempre, mas
Uhum.